Este, sí, te digo que los utilicé para un concurso, y de hecho, no es por presumir, pero gané, <chuckles> ¿no? Entonces, eh, estuvo muy cool, pero algo que yo me estuve buscando mucho, me compré incluso ahí un libro que se llama, eh, es como si fuera un círculo cromático, que ves que tiene como las diferencias de, ¡ay, no sé!, los colores contrarios, complementarios, sí, cosas así, haz de cuenta que
¡Ah, fue el concurso también!, pensé que eso era lo otro. ¡Ah, oh, primer lugar!, mira, nada más. Ah, sí, sí, sí, y trae así los sabores, se supone, ujú.
Ah, exacto, exacto. Y, de hecho, he hecho muchas combinaciones de ahí que me sirvieron para utilizar en mi en mi, eh, para para conocerlo y, te digo, también es parte de las cosas que utilizo para conseguir nuevos sabores. Haz de cuenta que este libro sí tiene combinaciones que están como bien raras, ¿no? O sea, no sé, como tal vez achicoria, que es como una especie de col, pero sumamente amarga, amarga, amarga, amarga, eh, se puede combinar con melón o, por ejemplo, el aguacate, que es más común, tal vez combinarlo con miel, combinarlo con, este, ¡ay!, se me olvidó el nombre de esta cosa
Ah, muy bien. Ujú. Okey. Ujú. Y el aguacate, por ejemplo, con la miel, es para una ensalada, supongo yo, o has ¿lo has hecho? ¿Cómo, co qué haces con él?
bueno, es otra es otra yerb Ajá. No, lo puedes hacer Ajá, haz de cuenta que, eh, este hice alguna vez, eh, bueno, existe guacamole común, ¿no?, entonces, yo dije: "Si hay guacamole, se puede hacer una crema como una especie de sopa de aguacate". Y entonces, lo que hice con la miel fue agregarle como sabor, pero sin que perdiera como el toque salado de una sopa, porque, pues, te digo que en el libro me lo mencionaba y, ¡ay, sabe muy rico!, <chuckles> la verdad, sí es un sabor como
Claro. ¡Oh! Espera, ¿el libro mencionaba que podías hacerlo como sopa?
No, no, no, mencionaba que el aguacate se llevaba bien con la miel.
Y l y se llevaba bien con la miel, ¿y que te inspiró a hacer una sopa?, eh, eh ajá.
Ajá. Exacto, y entonces, porque busqué recetas y, de hecho, sí hay varias recetas, pero haz de cuenta que las texturas que que salía no me gustaban, o sea, casi todos eran como muy cremosos, como si fuera tal cual una especie de mousse tal vez, y pues no, no, no era algo que yo dijera: "Ay, me encanta", porque hay ciertas texturas que a mí desde chiquito no me gustan, y entre esas es como esa textura.
Ujú. Okey. Justo te iba a preguntar, ¿vas haciendo pruebas? O sea, va, conforme vas agregando estas cosas, vas vas probándolas poco a poco, ¿solamente tú o das a probar?
Sí. Sí. Mira, la verdad, cuando estoy experimentando, que es como la parte de búsqueda de sabores nuevos, sí lo hago yo solito, porque lo me ha llegado a tocar cosas que sí me he pasado de listo, ay, no, que han sabido horrible.
Okey. <chuckles> No no, sí, sí, sí, me me imagino, o cualquier cosa con carne de león para mí sería como que no, eh, no, no es cierto, ¿y y y cómo-? <chuckles>
Entonces. <laughs> Ah, y llégate, y eso que no has probado la carne de chango. <chuckles>
Okey, no, ¿y cómo y cómo decides si algo vale la pena?, por ejemplo, ya estás haciendo esta sopa de aguacate con miel, este, ya le estás poniendo tus ingredientes, ya lo probaste, ¿cómo decides si es algo que vas a servir o que vas a comer?
Esa la probé en Veracruz Ajá.